Thì đó, đó thấy chưa ừm, có thể bây giờ nha, bạn làm khoảng chừng 70% thôi nè. Xong rồi qua tuần thứ 2, bạn tăng lên 80, tuần thứ 3 bạn tăng lên chín mươi, đó, cứ tăng tiến như vậy.
Ừm, ừm. Ờ, cũng được. Ừm. Ừm, cũng được ha. Chắc là mình mình mình sẽ nghe lời bạn để mình bớt lại những cái giờ, gọi là, đi làm kiểu này, chứ thực sự mình cũng mệt. Tại vì là đã đi làm tới 8 tiếng rồi, mà về nhà á, xong rồi còn tăng ca này kia đến ngày nào, lúc nào cũng phải nhìn máy tính ấy, nên là mình rất là mệt. Và mình có cảm giác là mình nói càng nhiều thì thì cái họng mình, cái lúc mà nó phục hồi nó về bình thường nó càng khó, đúng hông bạn?